<smacks lips> Evet. Yani, aslında buradaki k kork temel çekincen ne hayır diyememekteki? Yani, eee, hakkında yanlış bir izlenim oluşma korkusu mu ya da, işte, hani, oyun bozan olmak istememen mi? B ya, tam olarak çekindiğin şey nedir ya da bunu böyle yapılması gerektiğini düşündüğün için mi böyle söylüyorsun?
Hı hı. Evet. Yani genelde, işte, dediğin gibi oyunbozanlık yapmak istemiyorum. Biraz da, böyle, şeyimdir; böyle, nasıl diyeyim? Nahif, hani, eee, kibar olmaya çalışıyorum. Belki de onun da altında yatan sebep bu. Eee, bir de, işte, belki sonra diyorum, hani, arkadaşlarımla en azından, eee, bir aktivite yapayım, bir şeyler yapayım da, hani, sonra tamamen artık beni devre dışı da bırakmasınlar. Eee, hani, illaki sonra 1 çağrılırım, 2 çağrılırım, hani, 3'üncüde derler, hiç umursamayan insan olmak da istemiyorum. Hani, biraz dengeyi korumak istiyorum aslında. O yüzden.
Evet. Hı hı. Evet. Eee, bu durumda sanki, ımm, bir bu denge dedin ya, gerçekten de denge ihtiyacın olan şey gibi görünüyor. Eee, burada sanki şöyle sağlayabilir misin? Katılımı zorunlu olan etkinlikler, böyle, büyük etkinlikler, diyelim ki, işte, yılbaşı yemeği, Noel yemeği. Ya da, işte, eee, ne bileyim, herhangi yerel bir tatil. Yani yılbaşı, Noel gibi etkinlikler aslında çok daha önemli. Böyle, hani, bütün kültürlerin de içinde olduğu, aslında kurumsal olarak gerçekten büyük etkinliklerin yapıldığı alanlarda senin de olman faydalı olabilir. Çünkü 1'incisi dediğin gibi arkadaş ortamın orada. Sen de onların bir parçasısın. Ne olursa olsun kurumsal kültürün de bir parçası olduğunu gösterir. Aynı zamanda da, yani, vermek istemediğin bu, hani, izlenimi de, eee, vermemeni aslında sağlar. Ama bunun dışındaki küçük etkinlikler de, işte, bilmem nenin doğum günü için bü bir bir şey yapacağız. Yani 1 saat fazla kalacağız, pasta keseceğiz. Bu gibi, hani, sana, böyle, çok hitap etmeyen, biraz da, böyle, küçük etkinliklerde karşı tarafı kırmadan, doğru bir üslupla ve nezaketle hayır diyebilmek aslında işini çok kolaylaştırır. Bunun için, ımm, yani beyaz yalan diyebiliriz ama, yani, bu beyaz yalanı üsluba dâhil edelim, hani, nezakete dâhil edelim. Kırmadan, çok da, böyle, gerekçeye, detaya girmene de gerek yok. Yani, sonuçta herkese her şeyi açıklamak zorunda da değilsin. O yüzden aslında yalana da gerek yok. Ama yani biraz böyle gönülleri yaparak o h haf hayırı hafif hafif yedirip aslında, eee, konuyu kapatmak belki bir çözüm olabilir. Yani, "Çok isterdim burada olmak gerçekten ama benim de elimde değil. İşte, bir şey çıktı. Eve dönmem gerekiyor. İşte, eşimle, ya çocuğumla..." artık neyse. Ya, biraz, böyle, hani, sorumluluğu üzerinden de atıp yalana da girmeden ortada bırakıp yani ne kadar istediğini belli edip sıyrılarak aslında olaydan çıkmak belki faydalı olur gibi. Hiç böyle bir şey, yöntem izledin mi? Yani küçük etkinliklerde böyle bir şey yapayım, büyüklere katılayım gibi.
Hı hı. Hıı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Doğru. Hıı. Hı hı. Güzel. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı.